É isso mesmo, né, pratica pratica praticamente isso. Eu, quando eu quero criar alguma coisa, eu eu já tenho algumas músicas minhas aqui, minhas produzidas por mim, mas eu não não costumo tocar muita música minha, né. Mas eu tenho também uma playlist, né, aqui com várias músicas que eu gosto muito, que eu acho que combinam com o meu som, que são aquelas cartas coringas, né, que sempre, hã, conseguem entrar em uma noite, né, que eu consigo sempre tocar e o pessoal vai curtir, né. Ou é aquela música mesmo para, entre aspas, "tapar buraco", né, pra continuar um sonzinho gostoso e etcétera. E o que eu faço é incrementar com músicas de outros DJs, né, que estão em alta no momento. Então eu faço aquela busca, aquela curadoria, incremento no meu set. Quando eu chego lá, não é nada gravado já, né, eu vou escolhendo as músicas e vou mixando ali ao vivo, né, e passando aquelas músicas que eu acho que vão fazer uma noite bacana.
Ah, ok. Uhum. Tá, entendi. Tá, entendi agora. In Ao vivo.